Nah Kak aku mau bahas, soal pulang kampung atau mudik nih kan biasanya kalau pulang kampung itu, eee, ke keluarga besar gitu ya kan pasti ada yang dikangenin ya entah dari suasananya, bahkan mungkin dari makanannya gitu kali ya, nah kalau dari Kakak sendiri nih ada nggak sih sebenarnya tradisi makan waktu mudik atau pulang kampung gitu?
Gimana? Mhm. Oke ada dong Kak jadi memang nih ya, ya sebenernya tradisinya itu cukup umum aja sih sebenernya kayak mungkin, yang pertama adalah opor ayam gitu Kak. Nah jadi opor ayam sama ketupat ya, jadi di sini gitu ya aku itu kalo pulang kampung Kak gitu nah itu tuh bikin sendiri Kak mulai dari bikin cangkang ketupatnya gitu ya, dari pohon kelapa kan itu ya dari ininya daun kelapa nah itu aku anyam sendiri Kak waktu itu Kak di iya di kampung halaman jadi memang, aku ini terbiasa ya dari kecil gitu ketika ada waktu lebaran, nah itu aku biasanya kalo mau lebaran itu udah siap-siap nih ya gitu nganyam-nganyam sendiri tuh waktu itu ya nganyam sendiri abis itu kayak masukin berasnya gitu ya buat, bikin ketupatnya sendiri nah abis itu godok si, ketupatnya juga sendiri Kak gitu. <laughs>
Oh opor. Mhm. Mmm, mhm. Oh bikin sendiri itu ya? Wah. Mhm. Mhm, wah sangat mandiri banget ya si Mas ini. <chuckles>
Iya betul tapi kan ini maksudnya sendiri itu sama keluarga gitu Kak, nggak nggak beli gitu.
Oh oke kirain sendiri beneran sendiri gitu ya kalau nggak capek juga tuh buat sekeluarga.
<laughs> Iya betul tapi kan di sini letak asyiknya gitu Kak ya walaupun aku sekarang ini udah berkeluarga gitu ya terus juga, sekarang ini aku, rumahnya jauh gitu ya akhirnya aku harus pulang kampung gitu tapi ya momen-momen seperti ini Kak yang ditunggu gitu.
Iya. Mhm. Oke nah tadi kan kamu bilang ini sebenarnya kebiasaannya udah dari kecil ya itu apakah dari misalkan kamu SD SMP itu udah mulai ngelakuin itu atau dari kapan sih sebenarnya?
Mhm mhm. Nah, sebenernya ini tuh udah lama banget Kak jadi sebelum aku lahir pun jadi ibu-ibu ak ibu aku sama orang tua aku itu, dia itu ya bikin sendiri Kak yang seperti itunya karena memang kami ini gitu ya dari kakek nenek tuh punya pohon kelapa gitu Kak, <laughs> i iya jadi memang gak harus beli gitu si pohon ininya ya daun kelapanya, nah habis itu. Ngambil lah gitu ya dari tangkai gitu ya, ini daun kelapa gitu nah habis itu ya udah nganyam sendiri Kak turun-temurun Kak tekniknya gitu.
Mhm. Oh emang punya ya jadi Mhm. Iya iya iya. Mmm, mhm mhm, oke memang itu udah tradisi turun-temurun yang, eee, apa ya jadi kebiasaan gitu ya dan tadi kan kamu bilang juga sekarang ini udah berkeluarga tuh ketika udah berkeluarga itu, eee, gimana tuh ketika kamu mau menerapkan kebiasaan ini, eee, bareng keluarga berarti mungkin dengan istri juga apakah, ada makin gampang atau justru lebih susah nih untuk, eee, ngebiasakannya?
Iya iya. Mhm mhm. Oke sebenarnya menurut aku makin gampang ya karena aku masih mudik gitu Kak kecuali mungkin kalau aku di kota kali ya, <laughs> nah kalo di kota kan memang beda ya di sini gitu ya di kota, aku itu jarang ya dapet si pohon kelapanya ini atau daun kelapanya Kak karena, emang ya di kota agak susah ya gitu terus kemudian juga kayak akses buat, kayak bikin sendirinya juga ribet lah gitu ya kalo di kota mending beli aja kalo di kota Kak <laughs> tapi kalo di rumah kan beda ya di rumah orang tua maksudnya, di sana memang banyak pohon kelapa terus juga bikin sendiri tuh gam gampang juga ya karena mulai dari bahan seperti ayamnya aja gitu ya nah itu tuh ayam yang dipelihara gitu Kak ayam kampung Kak.
Mmm, mhm. Iya sih. Iya. Oh ayam sendiri juga ya.
Iya betul betul, nah jadi memang, mhm, kita ini H-1 lebaran itu udah siap-siap seperti itu gitu Kak, jadi H-2-nya itu kita nganyam nih ya si ketupatnya itu sampai jadi cangkang ketupat, nah baru deh di H-1 kita itu udah siap-siap nih rebus-rebus kupat gitu ya terus juga ini ya potong ayam gitu Kak, potong ayam.
Oke berarti mhm. Iya. Oke. Oke prosesnya berarti cukup lama juga ya tadi H-2 H-1 dan itu, eee, padat berarti ya kegiatannya sepanjang menjelang harinya itu?
Iya Kak betul memang agak padat ya, <laughs> tapi ya kenapa tapi masih seneng aja Kak waktu itu ya, karena ya aku lama di kota gitu Kak terus, pulang kampung itu kan cuma beberapa hari doang ya gitu nggak sampe berbulan-bulan gitu Kak dan itu pun setahun sekali Kak gitu, jadi akhirnya ya senang-senang aja gitu ya ngelakuin kegiatan itu dan, itu kan rasanya walaupun opor ya gitu bisa dibeli juga gitu di rumah makan atau di restoran, tapi gak tau kenapa lebih enak aja ya buatan mungkin buatan orang tua gitu buatan ibu Kak. <laughs>
Mhm. <chuckles> Bener. Oh. Mhm. Iya. Emang, resep asli keluarga kali itu ya jadi ada ada nostalgianya juga mungkin teringat pas kecil dulu, eee, kayak gini ya pernah makan hal yang sama jadi, ketika dewasa udah bikin sendiri juga wah mungkin jadi berkontribusi juga ya di situ, nah tapi kalau ngomong-ngomong soal persiapan nih biasanya tuh pas persiapan tuh ada bagi tugas atau mungkin, eee, emang bareng-bareng aja semuanya?
Iya betul. Mhm. Iya. Oke sebenernya ada bagi tugas juga ya seperti pas di H-1 Kak, nah kalo aku gitu yang laki-laki gitu biasanya itu bagian kompor Kak, <chuckles> iya jadi kompornya, gak pake ini, gak pake gas Kak kami ini kalo misalkan lagi masak lebaran kan memang porsinya banyak ya gitu, nah jadi akhirnya pake namanya hawu, hawu itu ini Kak kompor tradisional lah jaman dulu yang pake kayu bakar. Nah iya jadi masih tradisional banget Kak dan itu tuh lama Kak berjam-jam Kak, <chuckles> bikin opor sama bikin, kupatnya.
Mhm. Kompor, yang masak maksudnya? Oh pakai apa? Mhm. Oh wah. Wah itu itu. Gimana tuh proses masaknya di kompor hawu hawu tadi itu ya kan apakah pakai arang atau pakai apa tuh?
Nah posisi masaknya itu pakenya kayu bakar Kak jadi kayu heeh, kayu bakar asli gitu dari kayu gitu jadi nggak pake gas, ataupun gak pake kompor yang sekarang modern gitu yang masih jaman dulu banget gitu dan itu pun, bahkan kayak buat penopangnya aja dari bata gitu Kak, dari bata yang ditumpuk gitu jadi memang porsinya kan buat besar ya, nah terus kemudian jadi si laki-laki gitu ya bagian perkomporan nah nanti ibu-ibunya itu atau mungkin yang perempuan, itu bagian yang, ya itu kayak ini apa potong-potong ayam gitu ya terus juga bumbuin ayam gitu marina lah, ya bumbuin numis-numis gitu, nah abis itu ya udah kalo misalkan udah ya udah semua gitu ya bumbunya ditinggal gitu Kak nah tinggal kita nih bagian laki-laki ya, bagian iya pengapian gitu Kak jadi jaga api jangan sampe abis gitu kayu bakarnya, nah kalo abis ya di-refill lagi ya atau di dimasukin lagi gitu ya kayu bakar yang masih utuh gitu Kak.
Kayu bakar. Wah. Mhm. Mmm, mhm. Mmm, tumis-tumis gitu ya. Mhm. <chuckles> Oke. Iya. Oke nah itu sebenarnya pertimbangannya apa sih, eee, pakai kompor hawu itu daripada kompor biasa apakah, karena memang lebih gampang buat porsi besar atau mungkin untuk biar hemat gas juga atau gimana tuh?
Oke sebenernya sih ya kalo gampang ya pake gampang pake kompor ya Kak dan kompor pun sebenernya panasnya juga hampir sama nih, cuma mungkin bedanya karena ini adalah porsi besar yang memang itu tuh kan melibatkan banyak orang gitu Kak, eee, jadi, kalo misalkan di ke di ruangan yang sempit itu susah makanya dibikinlah pake hawu gitu Kak dan pake kompor itu, itu aroma smoky-nya tuh gak ada kan kalo dari kayu bakar tuh masih ada asapnya ya dari kayu bakarnya Kak, nah itu yang bikin mungkin cita rasa masakan itu lebih enak Kak karena dari ada aroma smoky dari itu, dari si kayu bakarnya Kak gitu.
Mhm. Iya. Mmm, mmm. Iya bener. Oh. Mhm mhm mhm, berarti, eee, campuran dari aroma kayu bakar juga ya itu ternyata bisa memperkaya rasa si makanannya si opornya tadi itu ya ternyata?
Iya betul betul Kak gitu, nah hah?
Oke nah, terus, eee, mungkin aku mau lanjut nih ke tadi kan udah pas masak-masaknya nih, nah terus mungkin pas makannya nih nah itu biasa gimana tuh pas makan-makannya di hari H apakah, itu akan kumpul bareng ada ada adat apa gitu enggak tradisi yang dilakukan biasanya?
Oke, tradisi sih sebenernya nggak ada ya gitu Kak kalau pas di opornya gitu, nah jadi kita makan itu pas habis sholat ied gitu ya habis maaf-maafan nah kita makan bareng gitu, dimakan bareng ataupun ada tamu nih yang mau makan, makan, makan bareng gitu seperti itu Kak, jadi memang kami itu di rumah gitu Kak di orang tua itu mungkin dituakan ya di sana, sehingga gitu ya kalo misalkan ada yang kayak, berkunjung ke rumah itu jadi mereka itu kadang disuruh makan dan mereka tuh mau makan gitu Kak makanya, kami kenapa sih bikinnya porsi besar gitu Kak jadi seperti itu, jadi untuk mengakomodir si, tamu-tamu yang akan datang nah tapi ada lagi Kak sebenernya jadi ada 1 lagi gitu ya di tempat aku ada namanya ngeliwet Kak dan itu dilakukannya heeh, sore hari Kak.
Iya. Mmm. Mhm. Mmm. Oke. Oh. Eee, apa tuh? Ngeliwet? Oh apa itu? Eee, ngeliwet itu apa tuh maksudnya tradisi apa tuh?
Nah ngeliwet ini tradisi jadi dia itu tradisi dari Jawa Barat ya Kak sebenernya, nah tradisi ini dia itu jadi sebenernya itu memang lumrah tapi di tempat aku itu ada mungkin sedikit variasi ya gitu, nah jadi variasinya di sini gitu ya jadi kan orang yang jauh-jauh misalkan ya, itu pada dateng ya kumpul di keluarga aku gitu misalkan di, nenek aku gitu atau kakek aku Kak, nah, habis itu kayak mereka itu bawa masing-masing gitu Kak bahan masaknya sendiri-sendiri Kak gitu kayak misalkan keluarga aku nih, bawa kayak ikannya deh gitu ya nah terus keluarga lain bawa ayamnya, nah terus keluarga lain bawa sayurnya gitu, beda-beda Kak betul dan itu setiap tahun di gilir Kak ganti-gantian Kak
Iya. Mhm. Oh oke. Mhm. Beda-beda ya semuanya. Oh apanya nih ganti-ganti maksudnya ba tempatnya bawahnya?
bawanya. Iya bawanya.
Oh apa sebenernya tujuan buat ganti-gantian itu biar apa sih? Apa biar, macam-macam aja atau gimana tuh?
Nah iya betul jadi memang menunya itu sebenernya terserah kita mau bawa apa gitu Kak, ya jadi bawa-bawa apa aja terserah gitu yang penting bawa gitu, nah tapi kan ada porsiannya ya karena keluarga aku cukup besar gitu nah jadi mungkin ada minimal, besarnya kali ya gitu nah terus kemudian gitu, itu kayak buah-buahan dan lain-lain itu juga sama Kak ganti-gantian gitu jadi memang kayak diplot nih sebelum lebaran itu misalkan, keluarga A dia bawa sayur, keluarga B dia bawa buah gitu, Kak keluarga C bawa ikan gitu, nah keluarga D bawa ayam gitu Kak, seperti itu Kak.
Mmm, mhm. Mhm. Oke. Oke wah seru juga ya berarti bisa apa tuh namanya kayak tuker-tukeran dan ganti-gantian dan saling bantu juga ya mungkin dengan begitu, eee, sa antara hubungan antar keluarga tuh bisa saling akrab ya karena kan, eee, ibaratnya ini kayak kerjasama ya masing-masing bawa, eee, bahan sendiri, terus nanti akan digabungin bareng gitu ya untuk dimasak bareng juga, nah, terus tadi kan kamu sempet bilang, eee, sebenarnya tradisi ngeliwet yang di kamu ini agak beda nih dari yang pada umumnya nah, itu perbedaannya di mana sih kalau boleh tahu?
Betul betul. Heeh heeh. Iya betul. Betul. Heeh heeh. Nah perbedaannya itu ya di situ Kak tadi yang dia itu tuker-tukeran gitu ya tuker-tukeran, makanannya gitu ya atau mungkin yang dibawanya gitu, nah terus kemudian gitu ya, setelah, udah datang nih ya gitu ya mereka pada kumpul gitu Kak nah kita itu masak bareng Kak gitu.
Oh itu kalau normal nggak ada ya? Iya. Mmm, mhm.
Masak bareng nah ngeliwet itu kan dia nasi nasi sebenernya sih mirip-mirip nasi gurih yang ngeliwet ini Kak, cuma mungkin bedanya itu, itu gak pak ada yang pake santan ada yang gak sih sebenernya tapi di aku ini gak pake santan gitu Kak jadi cuma kayak, nas ini ya beras gitu ya campuran, terus kemudian rempah-rempah seperti bawang merah terus juga, eee, ini ya, salam abis itu, sereh gitu Kak nah itu aja sih bahan-bahannya itu Kak, dan dicampur cabe gitu ya cabe merah keriting, udah segitu kalo untuk si liwetnya tapi kalo yang lainnya itu variasinya banyak banget gitu Kak <laughs> yang gara-gara tadi.
Iya. Oh enggak pake. Mhm. Oke. Mmm, iya iya. <chuckles> Campur-campur ya karena bahannya beda-beda juga. Ah, tapi untuk ngeliwet ini tuh apakah berbarengan pas mudik tadi dengan yang opor dan ketupat tadi atau itu sebenarnya acara yang berbeda lagi sih?
Betul betul. Nah sebenernya ini adalah acara yang berbeda Kak, karena kan tadi memang aku 1 keluarga kecil ya maksudnya keluarga kecil itu dari ibu aku gitu Kak, jadi memang itu kan dikhususkannya buat kayak pagi-pagi gitu dan juga nanti makan mungkin makan malam gitu ya atau makan besoknya gitu Kak, jadi memang harus ada opor nih selama lebaran gitu gak boleh terpisahkan, nah kalau ini itu beda lagi Kak ini keluarga acara dari kakek nenek aku gitu Kak.
Oke. Iya. Mmm. Mhm. Iya wajib ya. Mmm, oke.
Nah, iya itu tapi kakek neneknya itu cuma di ini aja di tempatnya bapak aku gitu Kak, jadi tempat heeh, ya kakek nenek dari ibu aku tuh nggak ngelakuin acara ini Kak gitu.
Oh kalau lagi ke papa ya berarti ini? Mmm. Heeh heeh heeh, oh oke.
Dan itu cukup membuat kayak hubungan keluarga itu makin erat sih Kak karena kita itu, tiap lebaran nih nunggu-nungguin ya ini makan apalagi gitu ya? Musi misalkan keluarga ini bawa apa nih gitu ya nunggu-nungguin gitu Kak. <laughs>
Iya. Heeh. <chuckles> Bener bener benerm tapi kalau untuk ngumpul gitu biasanya, eee, ini kan tadi kamu bilang ngumpulnya tiap tahun tuh sekali ya apakah itu, eee, ganti-gantian kadang di daerah tempat yang mama apa kadang daerah papa mungkin atau ada maksudnya dari keluarga kamu atau dari keluarga pasangan kamu gitu ada tuker-tukeran gitu nggak sih?
Mhm mhm. Oke mungkin nggak ada ya Kak karena kan, orang tua atau nenek aku kakek aku itu masih hidup gitu nah, jadi mungkin selama masih hidup itu ya tetep di keluarga nenek kan sekalian itu ya maaf-maafan, sama sama kakek nenek gitu yang akhirnya ya udah sekalian aja di situ gitu dan halaman kakek nenek aku juga lumayan besar gitu Kak, heeh, soalnya, aku itu ya gitu nah itu keluarganya itu jadi bapak aku itu 11 bersaudara gitu nah itu kan banyak banget ya, <laughs> nah sama cucu-cucunya tuh banyak banget Kak di sana gitu jadi rame aja gitu di sana gitu Kak.
Mhm. Oke. Mmm, he Wah banyak ya? <chuckles> Oke. Iya sih itu 11 bersaudara belum termasuk, cucu-cucunya juga wah itu udah, nggak kebayang ya mungkin udah kayak satu pesta sendiri nih udah kayak ada kondangan ngundang banyak orang kali ya.
<laughs> Iya betul Kak betul ya mungkin bisa 100 orangan kali ya gitu sama <chuckles> sama ininya cucu-cucunya gitu sama cucut-cucutnya lagi gitu Kak.
<chuckles> Oh iya. Oke nah itu itu pengalaman yang menarik banget dan mungkin, eee, bisa dibilang cukup unik juga yang mungkin enggak terjadi di apa di keluarga lain mungkin karena, keluarga kamu tuh banyak juga dan mungkin ada tradisi tadi ya bahkan sampai masaknya pakai lau gitu, itu lau juga apa ya kan untuk mengakomodasi orang yang sebanyak itu kan ya.
Mhm. Iya iya betul Kak betul dan itu juga sebenernya yang kayak ngeliwet juga sama nih, dia itu masaknya pake hawu juga Kak jadi memang pake kayu bakar terus juga, kayak ada pasti ya ada sate gitu ikan asin dan lain-lain terus juga ada sambel gitu ya bikin, dan itu tuh mereka kayak ibu-ibu nih bagian dapur juga sama dan kita nih yang mungkin, laki-laki gitu ya bagian kayak potong-potong kadang potong ini ya si si dagingnya gitu dijadiin sate atau bagian pengapian gitu ya setidaknya bakar-bakar gitu ya, terus juga kemudian tadi bagian yang bagian nasi gitu terus a ada lagi yang bagian kayak, dia itu kan pake pohon pisang daun pisang Kak buat ininya ya alas makan ya gitu Kak, jadi dijejer bareng bareng-bareng gitu ya nah itu pake pohon pisang dan itu laki-laki nih yang nyari ininya daun pisangnya gitu Kak, sama yang diberesinnya biar dia itu lebih kuat gitu Kak dan bersih gitu ya bersihinnya, seperti itu Kak.
Mhm. Oh hawu iya bener. Mhm. Bener. Mmm. Pohon pisang. Iya. Mmm, mhm. Oh oke menarik juga ya, nah tapi makasih banyak loh Kak itu, mmm, Kak aku baru tahu banyak hal juga ya tadi ada istilah kompor hawu terus ada ngeliwet ya itu kan mungkin tradisi-tradisi yang, eee, mungkin khas Indonesia tapi juga belum banyak orang yang tahu juga ya termasuk dari aku pribadi makasih banyak loh Kak untuk sharing-sharing pengalamannya juga ya.
Heeh heeh. Oke deh, heeh heeh. Oke terima kasih juga ya Kak udah mau ngobrol-ngobrol nih sama aku mungkin lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya terima kasih banyak, dan sampai jumpa.
Mmm. Ya sama-sama dan sampai jumpa.